Evet, şu anda artık yaşadığım yer ve özlüyorum yani. Bir an önce evime geri döneyim, hani, göç ettiğim yere geri döneyim diye düşünüyorum artık.
Hımm. Aslında çok güzel bir duygu bu. Yani çünkü bir sonuçta bir başarının, eee, alışkanlıkların rutininin kurduğun hayatın, e, belirtisi aslında bu bütün bahsettiklerin. Eee, peki dil olarak baktığında, dil anlamında, çünkü, hani, insanın ana dili, doğup büyüdüğü bir dil, başka bir ülkedeki farklı bir dil, hani, ne kadar eğitim de olsa hiç zorlandığın dönemler oldu mu?
Hı hı. Evet. Oldu. Bu arada bulunduğum ülkede, hani, belli bir süre sonra yabancı dil sınavına girme hakkın doğuyor ve, hani, o daha uzun süre oturabiliyorsun aldığın yeni kartla.
Hı hı. Hımm, ııı, çok güzel. Hı hı.
Eee, bunun için çalışmam gerekti ama o dönem de, eee, hani, 3 işte çalışıyordum, aynı zamanda da sınava hazırlanıyordum.
Hımm. Anladım.
Yabancı dil sınavına o ülkeni bu bulunduğum ülkenin dil sınavına. Hani çok aşırı demeyeyim ama inanılmaz yorulduğum bir dönemdi ama dedim ki yani, "Benim bu sınavı geçmem gerekiyor. Bu dil kursunu almam gerekiyor." Hatta sonrasında da devam edeceğim dedim, çünkü yarın bir gün burada bir çocuğum olursa, hani, ailem genişlerse öğretmenleriyle nasıl konuşacağım eğer bu dili bilmezsem diye düşünüyordum.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Ha ha. Ya, y evet, ne kadar ne kadar aslında, hani, hem geleceğe, eee, yönelik aslında çok da güzel bir düşünce baktığında. Eee, sonra, peki, nasıl neler yaptın bunun için?
Evet. Bunun için işte, emm, ders almaya başladım. Sonra ufak ufak öğrendikten sonra zaten sınava girdi girecek kadar öğrenmem gerekiyordu belli A2 seviyesi istiyorlardı. A2 seviyesinde öğrendim sonra sınava girdim sınavı da geçtim bu arada. Hani 3 işte çalışmama rağmen <chuckles> S Teşekkür ederim.
Hı hı. Hımm. Ay, çok güzel harika tebrik ederim. <chuckles> Tebrik ederim. Bazen belki o tempo, iii, biraz başarıya da katkı sağlayan bir durum olabilir, eee, tempolu zamanlar. Eee, olabilir mi sence?

Gelmeden önce almıştım. Bana söylenilen şuydu, emm, çok fazla sessiz kalıyorsun, hani, içine atıyorsun çok fazla, konuşmuyorsun, konuşman gerekiyor.
Hı hı. Hımm. Anladım.
O yüzden de, işte, sağlıksal sorunlar yaşamaya başlamıştım. Yani o kadar çok içime atıyordum ki sıkıntılarımı, dertlerimi paylaşmıyordum, o yüzden. Emm, iyi oldu.
Hımm. Evet. Peki bu süreçte, mesela bu yolculuk senin için çok zorlayıcı mıydı? Mesela ne kadar bir zaman aldı böyle bir dönüşüm?
Emm, biraz zaman aldı, çok zorlandığım bir dönemdi. Zaten ilk geldiğim zaman ben hiç ailemden destek almadım. Hatta babam benimle konuşmayı kesti benle buraya geldiğim zaman, <chuckles> farklı bir ülkeye gittiğim zaman çalışacağım diye ve, hani, 1,5 yıl falan boyunca konuşmadı benimle. O yüzden de hiçbir destek almadan geldim, yani, ve, emm
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Bu biraz daha zorlayıcı bir şey oldu senin için, anladığım kadarıyla. Hı hı.
Aynen, hem ekonomik hem psikolojik. Çünkü şeyi de söyleyebilirim, ımm, ben buraya gelip yaşamaya başladıktan sonra o zorluklarla ekonomik olarak da mücadele etmen gerekiyor açıkçası. O zorluklarla mücadele ederken
Hımm. Hı hı. Tabii, tabii.
emm, kimse bana, "İyi misin, hayatta mısın, bir derdin, bir eksiğin var mı?" hiç sormadılar. Kimse sormadı, aynen, hâlimi hatırımı ya da bir eksiğim var mı diye.
Hıı, gerçekten nasıl olduğunu, ııı, sormak anlamında. Hı hı, hı hı. Anladım. Peki mesela, ııı, sen şimdi böyle bir değişimden sonra senin, eee, konumunda oraya yeni gelen birine nasıl yaklaşıyorsun? Yani, eee, bununla ilgili mesela gerçekten yardım etmek ya da, eee, biraz izlemek gibi bir tar tarzın mı olurdu acaba? Nasıl bir yaklaşımın olurdu?
Hı hı.